Evet, belki de yine insanları oynayacak ama insanları belki
Yani, değil mi? Ama sanal gerçeklikte ol olacaklar. Hani, gerçek insan değil.
Hımm, belki farklı bir şekilde kullanacaklar. Evet ya, of korkunç. Böyle, acayip acayip şeyler olacakmış gibi hissediyorum. En son, ımm, hangi filmdi, ya? Geçen sene gittiğimiz bir film vardı, inanılmaz, inanılmaz güzeldi. Hatta şey aldı, Emma Emma Stone oynuyordu başrolde. Eee, Yunanlı bir, eee, yönetmen fakat şimdi dur, ismini hatırlayamadım, hatırlarsam söylerim. Eee, olağanüstü bir, eee, görsellik vardı mesela ve, eee, AI'ı çok kullanmışlardı. Çünkü böyle, şey gibiydi, emm, nasıl diyeyim sana, sanki bir ressam tablosunun içerisine giriyormuşsun gibiydi. Hani, böyle, Refik Anadol'un şeyleri var ya, bili bilmiyorum, biliyor musun? Hani, görsel inanılmaz şeyler yapıyor. Hani, biraz sanki o hava vardı gibi geldi bana filmde. Yani, herhâlde ona doğru evrilecek. Olabilir, doğru söylüyorsun.
Evet. Hı hı. Ya. Hıı. Evet. Hıı. Hıı. Öyle mi? Hıı. Evet, biliyorum, çok severim. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Eee, ben de katılıyorum. Ona doğru evrilecek. Ya, insanlar ne yapmalı? Bence teknolojiye adapte olmak ve bir şekilde bu, hani, nasıl bir iş yapabileceğimizi öğrenmek ve bu, eee, projelerde nasıl var olabileceğimizi bilmek işte örnek veriyorum. Değil mi? Kendimize yatırım yapmak önemli. Yani, şahsen öyle düşünüyorum.
Hıı. Bizim de yatırım yapmamız gerekiyor o zaman bireysel olarak değil mi? Tabii yani AI'ı öğrenmemiz gerekiyor.
Hı hı. Yani, yani, hani, tabii belki örnek, hani resepsiyonistsem, mesela bir resepsiyonistsem eğer otelde, bu işin buna evrileceğini, hani, düşünüp bir m sistemin başına, hani, geçerek nasıl bunu satabilirim'e, hani, mesela gitmek. Hani, bu noktaya, eee, yazılım satmak mesela otellere bunu. Hani, sadece bu iş değil ama ya da bu firmalarda direkt çalışmak, hani, otel ya da otelin, hani, eee, bir üst pozisyona geçip onun yönetim sistemine geçmek mesela. Hani, benim aklıma gelen şey bu oldu. Yani toparlarsam
Doğru, doğru. Hıı. Hıı. Evet ya, olabilir. Hıı. Hı hı. Hı hı, hı. Ya ben, şimdi, reklamcı evet, hı hı a, lütfen, lütfen toparla canım.
Evet, yani toparlarsam, emm, yapay zekâ evet birçok işi, eee, alacak bence olacak bu ama yeni işler gelecek yerine. Sen ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Yani, ba bana da öyle geliyor. Şimdi sen, hani, otelciliği söyleyince ben de, hani, eski reklam şeyine baktım. Hani, Hollywood değişince reklam zaten değişti, komple değişti artık. Yani, hani, insanlar kendi sosyal medyalarında kendi reklamlarını yaratabilecek hâldeler artık. Ya o sektör de belki komple ortadan kalkacak ve, böyle, bireysel, eee, belki de, yaratıcıların, sanatçıların eline kalacak. Yani, belki, ajanslar olmayacak da, eee, bireysel sanatçılar, yani, bu Refik Anadol gibi insanlar belki ortaya çıkmaya başlayacak. Olabilir.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Evet. Evet, yani daha dijital, ııı, yapılacak işler daha revaçta olacak sanki gerçeklikten değil mi?
Evet, evet, evet. Ya, biz sonuçta kesin Jetgiller'e bağlayacağız, yani, ben onu bekliyorum. Öyle olmasını da umuyorum biraz. Ne dersin?
<chuckles> Evet ben de bekliyorum. Evet. Katılıyorum.